Kak, saya lagi ada masalah nih. Saya tuh pengen, e bisa memilih pakaian yang cocok dan nyaman untuk saya, karena tuh saya s tinggalnya kan di Belanda ya, cuacanya itu 4 musim dan musimnya tuh cuacanya tuh kadang-kadang kagak, eee, jelas gitu, eee, kadang-kadang dibilangnya musim dingin tapi ternyata, eee, masih kira-kira enggak terlalu dingin. Pas giliran musim, e panas, tahu-tahunya hujan deras, eee, jadi cuacanya tuh kadang-kadang, saya pakai baju yang untuk baju musim dingin tahu-tahunya sayanya kepanasan. Giliran saya pakai bajunya, e yang ketipisan, eh kedinginan juga gitu. Kira-kira, ah hah, gimana ya yang supaya tuh saya bisa milih pakaian tuh yang aduh, e bisa cocok untuk acara apa aja sehari-hari gitu kalau keluar?
Oh, kenapa? Oke. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Oh, iya iya. Oh iya. Iya sih aku ngerti banget sih ya Kak, kondisi Kakak, di mana tempat Kakak berada sekarang itu memiliki 4 musim, yang di mana kadang itu datangnya itu secara tidak teratur, dan juga kita kurang persiapan ya, Kak. Itu wajar sih Kak, dan normal banget tapi ya Kak, sebelum aku ngasih saran lebih lanjut nih Kak, kalau aku boleh tahu nih, ini tuh Kakak, memilih baju gini tuh emang khusus untuk, eee, cuaca yang sedang dialami aja? Atau memang ada a kayak acara yang harus dihadiri kah? Atau mungkin ada kegiatan apa gitu, Kak?
Mhm. Mhm. Eee, biasanya sih untuk sehari-hari aja ya kalau keluar, eee, dari rumah gitu, e atau kerja. Tapi kalau acara sih enggak terlalu ya, kecuali acara Natal, nah itu yang paling membingungkan sih sebenarnya. Karena kan, e kebetulan Natal adanya di musim dingin, sementara baju-bajunya itu pada e kalau yang bagus untuk acara pesta itu biasanya, tangan buntung atau yang tangan pendek, sementara terlalu dingin gitu untuk, eee, udara sekarang.
Iya. Iya. Oke. Oke. Iya. Iya sih. Hmm, iya bener juga sih.
Menurut Kakak, gimana ya kira-kira yang enak? Dan ya saya juga, eee, enggak selalu cocok dengan, eee, jenis pakaian kayak wol. Itu saya se katanya memang wol itu kan cocok untuk, apa namanya, cuaca dingin karena le meng menghangatkan, tapi saya enggak cocok karena saya bisa gatal-gatal kalau wol.
Apa? Oke. Iya. Oh, gitu. Berarti kalau gitu jenis pakaian atau bahan yang Kakak biasanya pakai dan Kakak merasa nyaman itu apa dong kalau jin eee, selain kain wol tadi?
Mhm. Eee, saya lebih suka pakai katun ya. Karena kalau katun menurut saya, eee, kulit saya cocok gitu dan katanya kalau menurut di Google sih, katun itu kan membuat, eee, apa, bisa kulit tuh bernafas gitu.
Oke. Iyap. <coughs> Oke.
<chuckles> Ya enggak tahu kalau benar atau tidak, tapi saya merasa lebih cocok, lebih maksudnya, "Oh, ini enak," gitu. Tapi, kayaknya kurang hangat gitu kalau untuk musim dingin.
Iyap. Oke. Mmm, iya sih, Kak, aku paham sih, Kak, kegalauan kamu, kebimbangan kamu ketika memilih bahan baju, apalagi untuk musim dingin. Itu hal yang wajar dan normal banget sih, Kak. Tapi nih, Kak, ya kalau aku boleh tahu lagi nih, Kak, ada nggak sih, Kak, kayak warna khusus, yang kamu cocok di ketika untuk kamu pakai, atau mungkin ada yang kayak jenis baju yang seperti apa, atau mungkin yang kayak gima ataupun dengan merek-merek tertentu gitu, Kak, yang ingin kamu pakai gitu, Kak? Yang khusus emang itu mencerminkan kamu banget gitu, Kak. Ada nggak, Kak, yang kayak gitu?
Mhm. Mhm. Eee, kalau untuk warna sih sebenarnya saya sukanya warna hitam, karena kalau warna hitam itu bisa kelihatan <chuckles> lebih kurus gitu. Kalau warna yang cerah kayaknya, eee, jadi kelihatan lebih gemuk gitu ya. Dan sebenarnya saya sebenarnya lebih suka pakai rok daripada pakai celana. Tapi karena ya seperti saya bilang itu karena musim dingin ya, pakai rok ya kedinginan juga gitu. Sayanya pakai celana terus eee, dan saya kalau pakai jeans itu kayak merasa tidak nyaman gitu. Kayak, eee, enggak enak aja, ada resletingnya dan kurang enak deh. Saya lebih suka tuh sebenarnya yang kayak ya, kayak rok atau yang selongsongan gitu.
Mhm. Oh, iyap. Oke. Oh, yap. Bener. Iyap. Oh. Oke, tapi kan, Kak, kalau berdasarkan dari cerita kamu tadi ya, Kak, kalau kamu pakai rok tapi di musim dingin itu kan bisa bikin kayak dinginnya berkali-kali lipat kan, Kak. Ke dan lebih baik untuk memakai jeans atau celana bahan yang panjang gitu kan. Nah, itu aku masih penasaran kenapa kamu lebih suka pakai rok dibandingkan dengan celana jeans di musim dingin tapi, Kak, itu kamu pakainya?
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Eee, karena kalau pakai rok itu kan kayak selongsongan aja ya. Jadi kayak langsung eee, mungkin kayak jog jogging, eee, brukk eee, jog maksudnya kayak celana yang pakai karet gitu. Tapi kalau misalnya, eee, pakai celana jeans itu yang pakai musti di eee, pakai resleting, pakai dikancing, itu kayaknya kurang nyaman gitu buat aku.
Iyap. Iya iya, paham. Iya sih. Dan itu berlaku di musim dingin?
Mmm, enggak enggak musim dingin semua semua musim. <chuckles> Aku gak begitu suka pakai jin.
Oh, gitu.
Kalau misalnya musim musim yang musim panas ya, a pakai rok aja.
Oh, iya sih, Kak. E aku paham banget sih Kak, situasi dan kondisi kamu berdasarkan cerita kamu tadi dan aku juga, eee, paham banget kalau kamu lebih menyukai rok daripada celana jin. Itu hal yang wajar dan ya manusiawi banget ya Kak, karena setiap orang punya pilihan dan seleranya masing-masing Kak, tentang berpakaian Kak, dan kalau aku boleh tahu lebih lanjut nih Kak, dari setiap musim yang ada di daerah Kakak, berarti untuk, eee, e fesyen atau pakaian yang dikenakan, itu berbeda-beda juga dong, Kak?
Atau a Hmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Eee, ya agak berbedanya sih kalau misalnya katakan musimnya, eee, panas ya pakai tangan buntung atau celana, e maksudnya tangan pendek gitu. Tapi kalau misalnya musim dingin kan harus pakai yang tangan panjang, eee, dan tentunya tambah mantel, gitu. Cuma kadang-kadang, eee, aku merasanya yang tidak nyaman ya kalau harus, misalnya katakan pakai celana jin aku tidak suka gitu. Aku kan suka pakai juga, udah deh pakai celana yang kayak untuk olahraga gitu kan lebih enak ya, eee, lebih longgar gitu, tapi ya, eee, kayaknya kalau, untuk kerja atau untuk sehari-hari yang keluar dari rumah, orang mungkin pikirnya, "Ih, nih orang kok, <chuckles> jelek banget pakaiannya," kayak seperti kayak pakai di rumah, gitu.
Iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Oh, iya. Oh, kayak gitu.
Padahal kan ya gak kan kalau kalau misalnya celana yang kayak karet gitu, kayaknya tidak terlalu, eee, bagus ya buat kerja atau buat kayak keluar rumah, gitu.
Hmm, iya sih Kak, aku ngerti banget ya, Kak.
Mungkin Kakaknya ada saran nggak?
Aku ada banget saran na dan aku juga ngerti sih Kak, eee, kondisi kamu ketika kamu ya banyak memikirkan tentang pandangan orang lain terhadap kamu, Kak. Itu aku ngerti banget, dan kalaupun aku ada saran ya Kak, yang pertama, itu kan kamu memilih pakaian itu kan berdasarkan fungsi, kenyamanan, gitu kan dan itu pun itu juga untuk dipakai sehari-hari. Jadi, menurut aku emang bener sih Kak, yang kamu tadi bilang lebih mengutamakan ke fungsi, dan kalau bisa kamu lebih mengutamakan juga kenyamanan kamu Kak, dan itu mem berakibat kayak membiarkan apa pandangan orang terhadap kamu, Kak. Karena ya udah sih gitu selama, eee, kamu nyaman dan selama itu tidak mengganggu orang lain juga, dan tidak mengganggu ke diri kamu juga, ya sudah Kak biarkan saja gitu. Karena menurut kamu, pakaian kamu adalah diri kamu, dan itu bikin kamu nyaman, jadi ya udah, Kak. Jadi, eee, menurut aku itu tidak ada yang harus dipermasalahkan juga gitu Kak, selama kamu nyaman dan itu sesuai dengan fungsi dan tempat yang akan kamu datangi gitu, Kak. Nah, menurut kamu gitu Kak, selama ini kamu udah pernah belum Kak, mencoba untuk kayak tidak memperdulikan apa pandangan orang terhadap orang lain selama kamu nyaman, Kak?
Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Eee, belum sih karena kita kepikirannya ya, "Eee, nanti apa nih orang pikirkan?" Gitu. Apakah, eee, "Ini orang ste kok jelek gitu ya pakai itu," atau, "Ini kok orangnya tidak tahu malu pakai baju seperti itu. Udah tahu gemuk gitu masih pakai rok," misalnya seperti itu.
Iya. Iya. Iy Oke, itu aku paham banget sih, Kak. Berarti itu lebih ke yang namanya kurang percaya diri ya, Kak, dengan pakaian yang kamu kenakan. Sebenarnya itu hal yang nomor normal banget sih, Kak, dan wajar banget dan itu juga dialami oleh banyak orang. Ketika kamu merasa tidak pede dengan bentuk tubuh ataupun tenta eee, tentang bentuk pakaian yang kamu gunakan, itu sebenarnya hal yang normal. Tapi menurut aku selama kamu nyaman ya, Kak, dalam mengenakan pakaian, dalam mengenakan apa pun di manapun itu lebih baik kamu untuk menghiraukan apa yang dibicarakan orang terhadap kamu, Kak, karena itu bisa mengganggu mental kamu juga yang pertama. Terus juga bisa menurunkan tingkat kepedean kamu dalam memilih baju yang kamu suka, Kak. Karena kan setiap orang itu punya, eee, selera pilihan yang berbeda-beda, Kak. Jadi menurut aku tetap kamu pilih aja selera kamu, tetap pakai senyamannya kamu aja tanpa harus memper pedulikan apa kata orang lain, Kak. Gitu sih, Kak.
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aduh terima kasih sekali nih, aku jadi merasa lebih lega. Kayaknya aku tidak terlalu harus memikirkan pikiran orang yah. Mungkin aku harus le lebih menjadi diri aku sendiri dan lebih, apa namanya, pede, eee, mungkin kalau misalnya aku pede dengan pakaiannya aku sendiri, mungkin orang juga melihatnya, oh bagus-bagus aja gitu, jadi nggak memalukan. Terima kasih banget ya sarannya, Kak. Sungguh membuat aku lebih lega sekarang, dan aku pasti akan lebih yakin yang penting aku nyaman dan aku, eee, senang dengan pakaian, eee, itu, aku tidak peduli dengan orang, eee, pi apa, pikiran orang.
Iya. Iya. Mmm. Iya. Iya, Iya. Iya betul banget, Kak dan semoga semuanya berjalan dengan lancar, terus juga tingkat percaya diri kamu juga lebih tinggi lagi Kak, dan kalau bisa bener sih Kak, harus kurangi mempedulikan apa kata orang. Kalau gitu kalau kamu udah merasa lega, sekian dari aku dan kalau ada yang tanyakan boleh ke aku lagi ya, Kak. Sampai jumpa.
Terima kasih, sampai jumpa.